Alors moi je j'aurais besoin de me confier un petit peu aujourd'hui parce que, mmh, c'est vrai que je suis dans une phase qui est un petit peu, heu, compliquée dans ma vie, alors qui dure depuis, heu
Mmh mh.
on va dire, heu, maintenant, peut-être, heu, allez, 1 an, à peu près. Hem, <tsk> en fait j'ai en j'ai enchaîné un petit peu les les échecs, que ce soit, heu heu, au niveau du travail, heu, voilà dans dans mes relations, heu, amoureuses et heu, j'avoue que de bah, depuis 1 an, j'ai du mal à me, mmh, à me projeter dans le dans le futur. J'ai du mal à me dire que, heu, ben il y a quelque chose en fait qui va être qui va finir par bien se passer et qu'il va y avoir un dénouement, heu, «heureux», entre guillemets et heu, et j'avoue que je suis en presque, heu, dans certaines, heu, tu sais, dans certaines phases, heu, en train de de m'enfoncer dans ce truc où juste je su je subis un peu, heu, ce qui se passe mais heu, j'arrive plus trop à à me dire alors que c'est ce que j'ai toujours fait avant, hein, quand il y avait quelque chose mais j'arrive plus trop à me dire que, heu, ben, ça va aller, ça va bien se passer et puis que c'est qu'une phase et que je vais finir par, heu, par remonter un peu, heu, la pente donc heu, voilà déjà donc heu, en parler ça ça me fait du bien et puis si jamais tu avais des petites, heu, astuces pour que je puisse, heu, relativiser tout ça et retrouver, heu, confiance, je prends avec, heu, avec grand plaisir.
Mouais. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Bien sûr. Bon bah, déjà, heu heu, sache que, hem, je comprends je comprends la situation dans laquelle tu te trouves. Hem, je comprends que ça puisse être, heu, hem, voilà, difficile à gérer quand, heu, tout un tas de choses négatives, heu heu, nous tombent dessus comme ça, d'un coup. Hem, d'après ce que je comprends, en tout cas, de ce que tu m'as dit, heu heu, ça fait à peu près 1 an 1 an que tu, heu, que tu ressens ce ce type d'émotions liées à des, heu, ce que tu appelles toi, heu, échecs. Heu, ce que moi je préfère appeler des des expériences. Hem, en tout cas, heu, quoi qu'il en soit, bien sûr, c'est c'est tout à fait humain, heu, de de de connaître des périodes de doute et je comprends, heu, totalement la situation dans laquelle tu peux te trouver. Hem, donc pour, heu, revenir là dessus, heu, tu me dis que ça fait à peu près 1 an, hem, mmh mh, que tu ressens, heu, ce ce type d'émotions. Heu, tu m'as aussi dit que tu n'as pas toujours été comme ça. Hem, c'est-à-dire que voilà, tu, heu, tu tu étais quelqu'un de plutôt optimiste et tu avais plutôt foi, heu heu, en l'avenir, heu, d'une manière générale?
Ouais. Mmh. Ouais. Mmh. Non. Ouais, ouais, c'est ça, je suis plutôt, heu, le genre de personne qui préfère voir le verre à moitié plein, plutôt que qu'autre chose, sauf que là, voilà, ça ça ça traîne un peu et on va dire que, heu, ce côté optimiste que j'avais tendance à partager aux autres, bah, j'ai là, cette fois, j'arrive, heu, pas trop à me l'appliquer à moi-même.
Mmh mh. Oui. Oui, oui, c'est souvent, hem, c'est souvent plus difficile, j'ai l'impression de de se l'appliquer à soi-même, justement. C'est on a peut-être, heu, un regard différent, plus d'objectivité sur les autres que sur que sur soi-même, on a tendance à être, heu heu, parfois un peu plus dur aussi avec, heu, avec soi-même. Hem, justement, heu, pour rebondir là-dessus, voilà, c'est peut-être que c'est, hem, des choses que toi tu considères comme, par exemple, heu, des échecs. Heu et qui serait é essentiellement lié à ta façon de voir les choses, mais, hem, est-ce que, hem, tu penses que quand même dans ces dans ces événements qui t'ont fait un petit peu douter, hem, on pourrait, quand même, tout de même, y trouver une part de positif?
Ah. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Bah alors, heu, on va dire que le, mmh, l la part de positif, c'est que, par exemple pour, heu, le le l'élément, heu, déclencheur, ça a été une, heu, une, heu, rupture où qui m'a mis, heu, vraiment, heu, <blows air> au au au plus bas mais heu, c'est vrai que si vraiment je je prends du recul et que j'analyse la situation, heu, c'était c'est un mal pour un bien parce que j'étais j'étais pas bien du tout, heu, dans cette relation. C'est quelque chose qui était, heu, extrêmement, heu, toxique sur tous les sur tous les plans donc heu, le fait que ça se termine, au final c à ce niveau-là je me suis sentie mieux avec le temps, mais c'est que, hem, suite à ça, donc bon ça j'ai per bon ça, ça s'est terminé donc heu, voilà, mais suite à ça, heu, j'ai perdu, heu heu, mon logement, j'ai perdu mon emploi. Quand j'ai voulu en trouver un autre, heu, ça s'est terminé d'une manière où, heu, enfin, c'est pareil, j'ai p j'ai pas compris. C'était même pas mes compétences qui étaient remises en cause, mais c'était, heu, le le en fait ma tê on me l'a dit, hein, c'est ma tête qui leur revenait pas. Bon bah voilà, c'est c'est p c'est pas légal mais heu, je j'avais je pouvais rien faire parce que c'était ma parole contre, heu, contre la leur et en fait, depuis depuis ça ça stagne et je me dis: «Mais en fait si c'est comme ça tout le temps, qu'est-ce que» enfin si, à chaque fois, que je commence à remonter, ben je retombe. C'est c'est-à-dire que je je je ah, c'est ouais, je sais plus, je sais pas comment faire pour arrêter de de sort enfin de sortir de ce cercle là et me dire que non, ça va fonctionner et qu'il y a encore des choses à faire.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. D'accord. Mmh mh. D'accord. Mince. Ouais. D'accord. Mmh mh. Oui. Oui. Heu, oui, évidemment, heu, je comprends tout à fait que ça puisse être, heu, voilà, un petit peu, heu, compliqué à gérer et ça puisse ça puisse soulever des interrogations chez toi. Heu, surtout quand ça s'éternise un petit peu, hem, voilà, toi, tu tu attends, heu, quelque part de voir un petit peu, heu heu, le bout du tunnel et heu et ce bout du tunnel se fait attendre finalement. Hem, est-ce que, hem, voilà, est-ce que quand même tu as tu as des proches, des amis, de la famille, heu, quelqu'un sur qui tu peux compter ou alors ne serait-ce que quelqu'un qui qui puisse, heu, hem, voilà t'écouter ou t'apporter un petit peu de de soutien dans dans toutes ces, heu, dans toutes ces épreuves?
C'est ça. Ouais, ouais ouais. Alors oui, je suis s là par contre, je suis très bien entourée, hein. J'ai, heu, mon groupe d'amis qui est toujours, heu, qui est toujours là pour moi, j'ai j'ai ma maman, mais le problème, c'est que alors c'est ps là c'est peut-être moi qui qui fait défaut, mais c'est que j'ai un peu de mal à, hem, à à en parler parce qu'on va dire qu'ils ont tendance à prendre ma peine, heu, comme si c'était la leur et j'ai pas envie de leur faire vivre des des choses comme ça, mais alors c'est peut-être pas, heu, peut-être pas la bonne solution. Donc, il faudrait peut-être que, oui, enfin voilà, que je que je vide de mon sac et p et peut-être qu'ils auraient des mots qui sont, heu, qui seraient encourageants, effectivement.
D'accord. Mmh mh. Heu, oui oui, bien sûr, heu, moi ou en tout cas ce que ce que j'entends de de très positif dans dans dans ton dans ton discours, c'est que, hem, quelque part, tu préfères, heu, toi, hem, on va dire, heu, souffrir en silence plutôt que de, hem, d'infliger une, heu, une quelconque partie de de de ta de ton ressenti, heu, sur tes proches, quoi. Hem, et ça, ce je trouve que c'est quelque chose de de très empathique et de très positif. Heu, ça démontre de de belles qualités chez toi. Et, hem, et en tout cas, heu, moi je pense, heu, hem, que, heu, c'est vrai que ça pourrait être, heu, quand même un peu bénéfique de, hem, d'échanger avec, heu, un quelqu'un de de de proche de toi, quelqu'un de confiance, hem, sans pour autant voilà, en parler à tout le monde autour de toi. Tu tu pourrais, hem, tu pourrais, heu, voilà, en parler à à la personne, heu, auprès de laquelle tu te sens le plus en confiance et juste juste histoire de, hem, sans sans sans utiliser de de ton trop négatif ou trop, heu, ou trop pessimiste, mais juste, heu, voilà, te parler un tout petit peu de ton ressenti et et hem et avoir un petit peu le retour de de cette personne. Est-ce que, heu, tu penses que ça pourrait éventuellement, heu, peut-être débloquer certaines certaines choses chez toi ou peut-être te faire voir, heu, l'avenir de façon un peu plus, heu, plus clair?
Ouais, ouais. Mmh. Oui. Ouais. Oui, c'est vrai que là, maintenant que tu me le dis, c'est vrai que si au moins, à à à 1 personne ou enfin ou même à à plusieurs, parce qu'en fait, on est très, très proche dans mon groupe, peut-être que si je leur disais vraiment ce que ce que j'ai et que je vide de mon sac, ça me permettrait de, bah, d'accepter, en fait, déjà ce que je ressens dans un 1er temps et puis peut-être, de pouvoir un petit peu, heu heu, relativiser les choses, heu et de pas considérer tout ce qui s'est passé comme un échec, heu heu, sans sans sans possibilité de rebondissement, ouais.
D'accord. Mmh mh. Beh, bien sûr, puisque, hem, heu heu, l'idée, heu, là, où je voulais en venir finalement, c'est que, hem, moi, ce que ce que j'imagine, c'est que quelque part, hem, ces, heu, ces événements qui te sont arrivés, heu, ils ont un petit peu, hem, heu, brisé la confiance que tu pouvais avoir en toi. Heu, c'est-à-dire que ça a t ça a commencé à te faire un petit peu douter, hem, de tes propres capacités, de tes propres valeurs. Et heu, le fait, justement, heu, d'en parler à quelqu'un qui va être, heu, proche de toi, heu, ça pourrait, heu, te permettre, heu, en tout cas d'entendre, heu, quelles sont, heu, les valeurs, heu heu, qu'eux, voient en toi, finalement, heu, des choses que peut-être, tu ignores et peut-être des choses qui pourraient, heu heu, te mettre beaucoup de baume au cœur et re rebooster un petit peu ton égo, heu, parce que, heu, voilà, heu, aujourd'hui toi tu tu doutes de toi, tu te remets un petit peu en question par rapport à ces événements et peut-être que finalement tes proches, eux, heu, t'offriraient un autre regard sur, heu, sur ce que tu vis et sur, heu, ce que tu es pour eux.
Oui. Complètement. Ouais. Ouais mais c'est non, mais tu as raison parce qu'en plus là ça me fait penser que, heu, les quelques fois où on a abordé le sujet mais sans trop rentrer dans les détails. Hem, c'est vrai qu'ils étaient beaucoup plus, heu heu, optimistes que que moi parce qu'ils croient en ce que en ce que je suis capable de faire et hem, au fait, que, beh, finalement j'ai toujours réussi à rebondir quelque, heu, quelque soit la la la situation donc heu, c'est vrai. Puis, comme tu disais, heu, en début de conversation, c'est qu'on est pas très objectif avec nous mêmes mais heu, effectivement, avoir un un retour de personne qui me qui me voit vraiment finalement, ça pourrait, peut être, me faire du bien et me dire que, heu, beh, heu, je je suis encore capable de faire des choses et puis, heu, de de revenir, heu, sur «le devant de la scène», heu, entre guillemets et qu'il y a pas pas tout qui est qui est fichu, mmh.
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui oui, tout à fait, heu, bon, déjà, heu heu, soyons soyons lucides, heu heu, rien n'est fichu, hein, absolument rien. Hem, tout est toujours possible, heu heu, la vie est pleine de surprises et heu, aussi aussi belles, heu heu, que moins belles mais en tout cas, pleine de surprises. Hem, quoi qu'il en soit, il y a toujours de l'espoir. Heu, et puis, hem, effectivement, voilà, ce regard extérieur, heu heu, sur, heu, sur ce que tu représentes pour les autres, heu, ça pourrait, effectivement, heu heu, te redonner bien plus confiance en l'avenir, bien plus confiance en tes capacités et heu, et et ça t'aiderait, en tout cas, toi, à, mmh, comprendre que finalement, heu, tout ça, c'est juste, heu, une phase et que ça n'a jamais voulu dire que tu n'étais pas capable, heu, de de surpasser tout ça. Heu, heu, comme tu l'as, heu, toujours fait, d'après ce que j'ai compris, en tout cas, heu heu, de ton récit donc heu, moi, bah, je te souhaite tout le meilleur. Heu, j'ai toute confiance en toi, j'ai toute confiance en tes capacités de par ce que j'ai entendu, heu, de de notre échange, heu, et heu, je te souhaite une excellente continuation et heu, beaucoup de réussite dans la vie.
Ouais. Mmh. Mmh. Bah, merci en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de de parler, heu, à quelqu'un et de pas me sentir jugée donc heu, merci pour, heu, pour tes conseils et merci pour, heu, pour ton écoute.
Mais je t'en prie avec plaisir.